والله هو أنا كان عندي مشكلة كده وكنت حابة إن أنا أتكلم معاك فيها، يعني آخد رأيك كده وينفع تنصحني، لأن الموضوع مأثر عليَّ أوي، ومأثر على حياتي جدًا، وبقيت حاسة إن أنا طول الوقت في ضغط وعصبية، وحياتي الشخصية عامةً بتبوظ يعني دلوقتي. آآ أنا مشكلتي إن أنا مش قادرة أفصل، ولا قادرة إن أنا حتى أوازن، ما بين شغلي وحياتي الشخصية، يعني أنا حياتي كلها شغل في شغل، طول الوقت شغل، والموضوع يعني زاد أوي، أوي الفترة دِيَّة، و وبدأ يعمل لي مشاكل كمان مع زوجي، آآ بسبب إن أنا شايفني طول الوقت باشتغل و وي مش فاضية له، طول الوقت باعمل شغل وبس. يعني حتى لا أنا باكل، ممكن باشتغل، فالموضوع بقى أثرعليَّ جدًا، و والراجل يعني خلاص فاض بيه منّي، وطبعًا ده عامل مشاكل دلوقتي ما بيننا كبيرة، فأنا نفسيتي بقت تحت الصفر بسبب الموضوع ده، ومش عارفة أنا المفروض أعمل إيه؟ يعني إمم منها إن أنا عايزة أحافظ طبعًا على حياتي الشخصية، يبقى في توازن فيها، وبتبقى آآ في العلاقة كويسة ما بيني وما بين جوزي، وفي نفس الوقت أنا آمم شغلي من ناحية تانية، يعني أنا تعبت فيه وعملت كارير، فمش عارفة أعمل إيه عشان أقدر أعمل توازن ما بين الاتنين يعني؟
إمم. إمم. أيوه آه فاهمِك. بُصّي هو أكيد طبعًا الموضوع صعب و بس أنا عايز أط أطمنِك كده، إن الموضوع ده طبيعي وكل الناس بتمر بيه، خصوصًا كمان إنِك آآ متزوجة وعندِك زوج، فأكيد طبعًا عندِك مسؤوليات كبير جدًا في البيت، زي ما عندِك مسؤوليات برضه في الشغل، وطبعًا ما فيش حد هيقدر يضحي بحاجة منهم، فلازم الواحد آآ يقدر يوازن ما بينهم، وكويس إنِك اكتشفتِ إن في مشكلة أصلًا في الموضوع ده، لأن ناس كتير جدًا ب بتبوَّظ شغلها أو ممكن تبوَّظ حتى علاقاتها الشخصية بسبب الموضوع ده، وهي أصلًا ما بتبقاش ملاحظة. آآ تلاقيها مثلًا بتاخد قرارات من غير ما تحس، عشان ضغط في الشغل، أو بتأثر على الشغل بتاعها بسبب علاقاتها الشخصية، فالموضوع ده طبيعي كده، ومش عايزِِك تقلقي خالص. بس خليني أعرف كده، يعني إيه روتين الشغل بتاعِك، هل أنتِ مثلًا بتشتغلي على طول من المكتب، بت بتشتغلي كام ساعة في اليوم، آآ الحاجات دي كلها، يعني إيه الروتين بتاع الشغل بتاعِك؟
بُص، هو أنا مش باشتغل، يعني اب تقدَر تقول باشتغل في البيت وباشتغل برَّه. أنا ما ليش مكتب مُعيّن في ال في الشركة، أنا مجالي في التسويق، فدايمًا طول الوقت زي ما بتقول كده، أنا في الشارع أصلًا، باتنقَّل من مكان لمكان، مش قاعدة ثابتة، أ آه، ليّا مكتب وليّا كُل حاجة، بس تلات أرباع شُغلي آآ، في وقت الشغل بيكُون برّه، ويعني ممكن نقول ساعتين بس هُم اللي في قلْب المكتب عندي.
امم. فاهمكِ، آه. امم.
الباقي برَّه. آآ، الفكرة إن أنا مش شُغلي بس آمم، ف برَّه البيت، لأ، ده أنا ممكن أرجَع في البيت بشُغل أ ال طُول طُول الوقت بيبقى في مكالمات، في إيميلات، في رسايل، آآ، سواء عميل، سواء آآ و عَندي في ال في المعمل، إستقبال، مديرين، آآ بيتْطلب منّي أي تاسك وأنا قاعدة في البيت حتى خارج ساعات العمل بتاعتي. فالموضوع عمَل عليَّ لود وأنا يعني، م من ناحيتي أنا أنا تعِبت، حسّيت إن أنا يعني عمَلت ما فيه الكفاية أوي وكل ما أنت بتدّي، كل ما بيتْطلب منك أكتر. يعني مش اللي هو أنت قِّدمت فخلاص، بتريّح شويّة، لأ ده كل مدى بتحس إن بيتطلب منك أضعاف، أضعاف، و وبيحسّسوك بقى إن أنت يعني ابن الشركة، خلاص بقى، اللي هو لازم يتْطلب منك أنت كل حاجة، خلاص يعني أنت آمم، ما عادش ما فيش حاجة اسمها اللي هو أنت رُوحت البيت خلاص، لأ ده أنت ابننا حبيبنا، فخلاص، أنت طول الوقت لازم تكون متاح متاح معانا، طبعًا غير آآ بيتي آآ وأولادي، فالضغط عليَّ بقى كبير جدًا. يعني أنا جوزي اتخنق من الموضوع، يعني أنا لقيته بيقول لي: "أنا بادخل من البيت عيالي اللي بييجوا يستقبلوني، أنتِ بالاقيكِ قاعدة عمّالة بتشتغلي طُول الوقت، طَب حتى وأنا موجود أس افصلي الشغل." أنا غصبًا عنّي مش باقدَر، يعني أنا باجي أأكّل عيالي وصدّقني والله التليفون بيكون في إيدي.
امم. فاهمكِ. أكيد طبعًا، آه. امم. بالضبط. امم، أكيد. أيوه، فاهم، فاهم أكيد الموضوع صعب جدًا، خصوصًا إنِك يعتبر شغالة 24 ساعة أنتِ مش بتريّحي أصلًا، طول ما يعتبر التليفون أنتِ ماسكاه، فأنتِ تعتبره آآ تعتبري بتشتغلي عليه، سواء بقى مكالمات أو عملا، وكمان أنتِ بتشتغلي في مجال صعب جدًا زي مجال التسويق، و وكمان أنتِ بتقولي أنتِ عندِك آآ آآ بيت وعيلة وكمان أطفال يعني، آآ فكرة إنِك أصلًا عارفة أصلًا تعيشي حياتِك كده، ده في حد ذاته إنجاز، وبجد أنا باحيّيكِ عليه، يعني بس خلّيني أسألِك يعني، هل آآ أنتِ مثلًا كنتِ متعودة تشتغلي آآ من قبل ما تتجوزي، و وكنتِ متفقة مع جوزِك مثلًا على حوار الشغل والكلام ده، بما إن المشاكل بينكم كتير في الحوار ده، هل أنتِ كنتِ متفقة معاه ومفهماه الوضع بتاعِك، والّا مثلًا في طلبات كتير بقى ابتدت تزيد بعد الجواز، أو مثلًا حصل لِك آآ ترقيات في الشغل والكلام ده، فابتدوا يزوّدوا الLoad عليكِ جدًا في الشغل؟
صح. بُص، هو أنا باشتغل من قبل ما أتجوز بسنين، يعني هو واخدني أصلًا وعارف إن أنا باشتغل وما عندوش أي مشكلة، يعني هو هو ما كانش حابب موضوع الشغل، بس لما لقاني متمسكة بالشغل و وإن أنا باحقق فيه، وكل مدى باروح لشركة أو مكان أكبر باترقى، فيعني اللي هو استحرم بمعنى أصح، إن أنتِ إيه تضيّعي كل التعب ده تقصّري في البيت، ده كان شرطه الأساسي. بس اللي صادف إن أنا مجرد يعني قبل ما أتجوز ب ب10 أيام
إمم أيوه، آه.
أ اترقيت زادت يعني فطبعًا آآ أخدت أجازة الجواز وكان الموضوع لسّه لطيف، ما مارستش أي حاجة من مسؤولياتي الجديدة فالدنيا كانت عاديّة، فيعني، عايزة أقول لك إن أنا يا دوب بس دخلت الشغل من بعد أجازه الجواز من هنا بقى ابتدت بقى إيه، الشغل الكتير جدًا يبقى فوق دماغي، مسؤولياتي بدأت تزيد واحدة واحدة، آآ بدأ يحصل يعني تاتشات كده بسيطة ما بيني وما بين جوزي، بس اللي هو كان بتعدي كده بسبب إن ما كانش في أطفال، فيعني إيه كنت باعرف أوازن شويّة، لكن بعد ما جه بقى الأطفال.
إمم فه إمم.. طبعًا آه مع الأطفال الموضوع بقى أصعب، آه.
بقى صعب أنا معايا توأم فالموضوع بقى صعب جدًا جدًا، وكنت فكنت باخد أ يعني أخدت إجازة آآ طبعًا شويّة مدّولي إجازة الوضع بتاعتي، فيعني كانت الدنيا برضو إيه، آآ سلسة شويّة ما فيش، لكن طبعًا آآ بعد ما رجعت بقى من إجازة الوضع بتاعتي مسؤولياتي بقى كلّها هجمت عليَّ مرّة واحدة.
ياه كمان. امم فاهمِك.
آآ من أي اتجاه جوزي فجأة حس إن هو يعني إيه، مش فِكرة بس إن في أطفال فواخدين وقتِك، لأ ده الشغل هو اللي واخد وقتِك، وأنتِ بقيتِ راكنة الأولاد، فبدأ يتخنق من الموضوع، وأنا عشان طبعًا ما بينه وما بين الأولاد وما بين إن أنا لسّه في في position ك يعني مترقية فيه ومسؤوليات كبيرة ع عايزة أثبت نفْسي ما فيش، وبعدين أنا الحمد لله عملت ثقة كبيرة جدًا ما بيني وما بين العملا، وما بيني وما بين الزملا، فكل حاجة بتمشي ما بيننا كويّسة جدًا، فالناس بقت معتمدة عليَّ، لدرجة إن أنا باقول لك أنا باروّح البيت ممكن الاقي رسايل ناس بتتصل بيَّ، وللأسف يعني الاتصال بقى كمان في وقت متأخّر، فده بقى ال اللي عمل كبيرة بقى خلاص بقى اللي هو لأ، stop بقى أنتِ محتاجة تقفي وتختاري بقى أنتِ مفروض تعملي إيه؟ فأنا مش عارفة المفروض أضحّي والّا أعمل إيه؟
تزيد عليكِ، آه. امم. آه. فهمتِك آه. لأ بُصّي هو الموضوع بسيط ومش لدرجة تضحية يعني، هو ممكن يتحل بس محتاج أكيد منِّك تعب كبير جدًا خصوصًا إنِّك عندِك أولاد، وكمان توأم، فالموضوع أكيد هيبقى صعب جدًا وكمان أنتِ لسّه متعيِّنة في في المنصِب جديد، وأكيد طبعًا عايزة تثبتي إنِّك قد المنصِب ده، حتّى مش في الشغل لنفسِك حتّى، بس لازم كده تجرّبي تحطّي مثلًا لنفْسِك قواعد يعني، خصوصًا مثلًا ال ال الشغل في في أوقات برّه ال برّه العمل بتاعِك، سواء مثلًا بالليل، أنتِ كمان بتقولي إنِّك وصلتِ لفي مكالمات كمان بتبقى في أوقات متأخرة جدًا، وأكيد طبعًا ده مش هيبقى لطيف آه في البيت ولا قدّام آآ جوزِك والكلام ده كُلّه، وهيبقى مُحرِج بشكل كبير جدًا، فيعني مثلًا جر جرّبتِ قبل كده مثلًا إنِّك تفصلي المواعيد الشغل بتاعتِك عن البيت، زي مثلًا إنِّك تخلّي مثلًا رقم يبقى خاص بالشغل، وهُم عارفين بالشغل مثلًا وأوّل ما أنتِ تخلّصي الشغل بتاعِك، تبدأي تروّحي البيت وتفصلي الرقم ده خالص وتركّبي الرقم التاني بقى، ب اللي أهلِك عارفينه وجوزِك وبقيّة أصحابِك، يعني هل شايفة ده ن ممكن تبقى حاجة مفيدة بالنسبة لِك في إنِّك حتّى تفصلي حوار المكالمات ده، وتخلّي مثلًا الشغل في وقت الشغل بس، وكمان البيت ما ت تلاقيش بقى مكالمات دايمًا مزعجة من ناس، آآ يعني بعد ال وقت العمل في وقت متأخّر، أو حتّى كمان ممكن تدّي العملا بس اللي هُم ال المميّزين عندِك أو مثلًا، أنتِ بتخلّصي معاهم deal دلوقتي تدّيهم الرقم التاني، آآ بس مش كُلّه مثلًا يبقى معاك معاه الرقم ال اللي هو الأساسي بتاعِك، ويفضل يزعجِك طول الوقت وأنتِ في البيت، يعني شايفة ده ممكن يبقى مناسب؟
ده حقيقي. أنت قصدك يعني إن العُملا المهمين أوي، أوي هم اللي ياخدوا الرقم الشخصي وال وأي عميل عادي يعني أو الشغل عامةً، ياخُد رقم مختلف عن رقمي، ده اللي تقصده؟
بالضبط آه، عشان تفصلي كده في ال في الوقت اللي أنتِ بتقضّيه في البيت، تخلّيه يعني ما يبقاش في م دايمًا رسايل من ناس مزعجة أو الكلام ده كُلّه.
إمم. بصراحة ما فكّرتش أعمل كده. يعني هو الرقم هو، هو اللي معايا الشخصي بتاعي. يعني حتّى أنا أفتكر إن أول ما بدأت الشغل قالوا لي: "إحنا هنسلِّمِك رقم." يعني أنا اللي رفضت إن أنا آخُد رقم تاني يعني. قُلت: "مش مشكلة." ما كانش عندي أي مشكلة خالص إن أنا يبقى الرقم عادي. يعني م ما كنتش مُتخيّلة إن إن إزعاج الشغل هيوصل لي لوقت متأخّر ويوصل لحد البيت يعني. فما فكّرت بصراحة يعني، يعني اتعرضت عليّا ورفضتها.
إمم، فهمتِك. لأ. جرّبي تعمليها وأعتقد هتبقى مناسبة ليكِ، خصوصًا إن أصلًا معظم الشغل بتاعِك كُلّه مكالمات ورسايل، فهو أصلًا دي الجزئية المزعجة فيه، آآ، فهماني؟ وتخلّي أنتِ بس التقفيلات مع العُملا بقى في ال في وقت الشغل بتاعِك الأساسي، على الأقل لمّا تروّحي البيت يبقى عندِك وقت لنفسِك والكلام ده. لإن أنا عايز أفهِّمِك إن دايمًا لو أنتِ تحت ضغط الشغل ده 24 ساعة، دايمًا هتحسّي إن شغفِك أصلًا للشغل أبتدى يقِل و وأنتِ كمان إن إنجازاتِك حتّى هتبدأ تقِل ومش هيبقى عندِك الشغف كده في الشغل. آآ، فأنتِ حاولي ت تفصلي كده وتخلّي على الأقل في وقت لنفسِك، فهماني؟ على الأقل مثلًا وقت مع جوزِك تنزلوا مثلًا مع بعض لو أنتم بقى لكم كتير مش بتنزلوا، وتودّي مثلًا الأولاد عند مامتِك أو مامته وتنزلوا مع بعض، وتبدئي كده تفضفضي معاه شوية، بحيث على الأقل برضه هو يبقى عارف ال المسؤوليات اللي عندِك ويبدأ يبقى معاكِ، فهماني؟ ما تبقاش مخلّياه هو بعيد عن الصورة.
إمم. صحيح. صح. والله أنت فعلًا عندك حق. محتاجة إن أنا أفصل شوية وابعد عن الشغل، مش فكرة بس إن أنا أثبت نفسي في الشغل لإني في وقتٍ ما أكيد هاتعب وأكيد هابدأ إن أنا أقصّر. فهي فكرة حلوة جدًا إن أنا أفصل خالص وإن أنا أبعد حتّة الإزعاج بتاعة ال العُملا دي من عندي. فلأ، أنا أكيد هاطلب منهم الرقم تاني، حتّى أخلّي رقم تاني شخصي ليّا و والرقم ده خلاص طالما اتعرف بيبقى للعُملا. و وابتدي إن أنا يعني إيه، أحاول إن أنا أتفاهم مع زملائي لإن عارفة ومُتخيّلة إن هم هي هيرحّبوا بحاجة زي دي. إن هم ما يخلّوش أي تواصل ما بين يعني يحاولوا يتواصلوا معايا خلاص طالما أنا روّحت. وابدأ بقى إن أنا أخلق أجواء كده ما بيني وما بين زوجي نحسِّن العلاقة مرّة تانية وافوق لنفسي شوية لإن فعلًا الموضوع سبِّب لي إرهاق كبير جدًا الفترة اللي فاتت. فأكيد هابتدي بالخطوة دي وأكيد هاعرّفك إيه اللي حصل لي. طبعًا أنا باشكُرك جدًا لوقتك واهتمامك ونصيحتك الجميلة دي، شكرًا جدًا ليك.
إمم. العفو، على إيه؟ أنا معاكِ في أي وقت، تقدري تكلّميني في أي وقت أنتِ حابّاه يعني.